Das ja, das kann ich auch voll verstehen, also, das äh, natürlich fühlt sich das irgendwo unnatürlich an, weil es ja auch schlichtweg ist so. Es ist halt einfach dieser dieser, ähm ja, der wissenschaftliche F Fortschritt, sage ich mal, dass man das, was unsere Eltern, Großeltern, wenn sie irgendwie fit bleiben wollten, Muskeln aufbauen wollten, machen mussten, dass wir das eben nicht mehr müssen. Also, ähm, wie gesagt, alles in Maßen, aber grundsätzlich ist da natürlich schon 'n valider Punkt dahinter, der auch n nicht schlecht ist, also auch Kreatin zum Beispiel, ähm, da kannst du dich schon, äh, ohne jetzt grö größere Bedenken zu haben, äh, rantrauen, aber wie gesagt, es nicht direkt mit allem übertreiben.
Ja, ja genau. <chuckles> Ja. Stimmt. Ja. Ja, das ist ähm, das ist glaube ich immer 'n ganz guter ganz guter Weg, an sowas ranzugehen und vielleicht auch mal zu gucken wie sich mein wie mein Körper drauf reagiert und ob das
Genau, da kannst du erst mal beobachten, wie wie das läuft. Genau ja.
ja, genau, ob das irgendwie 'n Effekt hat und wie sich's anfühlt und ob sich irgendwie meine Blutwerte verändern also, ich checke tatsächlich auch mit'm Arzt so alle 6 Monate mal meine mein Blut und
Ja. Oh, das ist sehr vorbildlich. <chuckles> Das machen, glaube ich, die wenigsten, ja.
<chuckles> Ja, aber man äh, man unterschätzt ja auch, was was einem denn so fehlt, also, ne, bei Frauen ist es ganz oft Eisen ich habe immer eigentlich immer zu wenig Eisen ähm, <clears throat> wenn man nicht so viel Fleisch isst, ist es auch häufig B12.
Ja, absolut. Ja. Stimmt. Mhm.
Ähm, und, äh, ja, aber auch da ist es dann so, ja, dann der Arzt verschreibt dann der verschreibt dann ja auch irgendwelche Pillen, so ne, also ich bekomme regelmäßig von irgendjemand Eisentabletten verschrieben oder, ähm, äh, B12-Tabletten oder sogar B12-Injektionen habe ich auch mal 'ne Weile bekommen
<chuckles> Ja, das stimmt. <chuckles> Ach krass.
ähm, weil das irgendwie ganz, ganz zu wenig war und da denke ich mir dann auch so: „Ja, aber eigentlich eigentlich muss es doch mit der Ernährung hinzukriegen sein und, äh, was mache ich was mache ich falsch oder was ist was ist bei mir falsch?” <chuckles>
Ja. Ja, es ist halt eben wirklich eigentlich nur 'ne Ergänzung, ne? Also, es soll das nicht ersetzen, sondern nur ergänzen und, ähm, deswegen das in halbwegs kleinen Mengen halten, ist sicherlich erst mal der Weg und dann kannst du auch wirklich mal dann beim nächsten Blutbild beim Arzt nachfragen vielleicht, ne?
Mhm. Ja, ja, ja, das mache ich auf jeden Fall. Ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Tipps. Das werde ich alles mal ausprobieren. Danke schön. <chuckles> Danke. Tschau.
<snorts> Okay. Sehr gerne, dann viel Erfolg damit. <chuckles> Tschau.